Ты знаешь, я, честно говоря, не рефлексирую на эту тему. Потому что это вот какие-то воспоминания, то, что я те рассказала, это вот прям какие-то воспоминания о детстве, а сейчас как-то по-другому. Ты знаешь, мне на самом деле мне очень часто жалко время, м, тратить перед телевиз
Мгм. М. Просто нафили ага. А тогда не было жалко, <chuckles> тогда не было жалко.
Да. Я вот Нет, а тогда кажется, что жизнь вся впереди и, э, время оно бесконечное и поэтому ты просто наслаждался в моменте и вообще не задумываясь ни о чё
Мгм. Мгм, мгм.
а щас столько всего и ты понимаешь, что ой, я там, вот, а. Мне щас, я понимаю, что время, оно, к сожалению, конечно и оно очень быстротечно. И какие-то вещи, я просто понимаю, что если у меня есть там свободный час-два, я, там, предпочту его потратить каким-то другим образом, да. Может быть на какой-то, м, ну, на какие-то полезные для меня вещи или почитать, знаешь. Вот я люблю, там, иногда, там, лечь почитать чё-нибудь. Или, э, <grunts> знаешь, ну у меня есть там интересы, связанные с фотографией. Я например, м могу посмотреть просто какие-то видео в, ам, "Ютубе". Как там правильно композицию фот по фотографии выставлять, как там, м, например, какую-то там функцию там, в каких-то приложениях, там, типа "Фотошопа" или, там, как обрабатывать фотографии. То есть, я вот больше по такому, а муж у меня, там, чё-то своими, там, делами какими-то тоже, у него там свои интересы, там знаешь. <laughs>
М-да. Мгм, мгм. Ну в да. Мгм, интересно. М, мгм, мгм. Мгм. Мгм. Ну то есть вот эти вот семейные вечера, они у тя остались как ностальгия. Это как отдельное такое, драгоценное воспоминание детства. Оно у тя в отдельной папочке, внутри сердца, оно лежит и вот ты его пунё да, греет душу, да. То есть это только, это тока твоё, это то, что ты, у тя было, а щас уже по-другому.
Да. И греет душу. М-да, м. Щас по-другому. Ну, видишь, наши семейные традиции вечерние с мужем- это больше, знаешь, ам, совместный ужин и общение за ужином. То есть, э, н у нас вот этого больше фаза, да. Я, ну, иногда просто бывает такое, что приходится, ну, очень редко, допустим. У меня большая разница по вре по времени с мамой и бывает, что мне приходится с ней говорить, когда я ем. Но я на самом деле не люблю, потому что я, во-первых, ты едой не наслаждаешься, да, и как-то всё прервано. А во-вторых, мужу внимание не уделяешь, вроде тоже как-то, а хочется с ним пообщаться в спокойной обстановке.
Мгм. М, мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ну да.
Поэтому, как-то щас немножко по-другому. Но я вот прям с теплом, знаешь, воспо вспоминаю вот эти вечера, вот эти вкусняшки, которые. Да ели. И и, знаешь, ну когда даже с мамой, там, разговариваю, там, вспоминаю, ей тоже приятно ш
Мгм, мгм. Действительно, именно, да, с теплом, да. Вот это важнее. И она сама помнит, а, ну тогда выш ваш общий, общий- это такой, ну, сокровище ваше общее получается это.
Да да, она тоже помнит. Да да, которое мы храним и, э, несём с собой по жизни вот.
Мгм, мгм, точно, точно. Ну что ж, спасибо те большое за твою такую тёплую тёплый рассказ о своём детстве. Интимная такая обстановка. Было очень интересно послушать.